Tama, tama. Sang-ayon ako do'n sa mga sinabi mo. 'Kumbaga ano lang, 'di ba?
Iyan. Pero tatanungin lang kita, ikaw kung papipiliin ka ba, ah, gusto ko lang malaman, kung papipiliin ka ba, mas gugustuhin mong magtrabaho dito sa Pilipinas o sa ibang bansa?
Oo. Sige, ano ba 'yan? Ano, ah, kung ako wala naman akong pamilya ngayon, eh, mas pipiliin kong, ano, dit dito muna sa Pilipinas. Kasi para mas malapit ako sa mga kaibigan ko, at saka sa ano, ah, sa pamilya. Eh, 'pag siguro 'pag may pamilya na ako, siguro susubok ako do'n sa ibang bansa para ano, 'di ba? Para kasi do'n kasi do'n kasi, ano, ang daming opportunity, 'di ba?
Ah. Oo. Mm, hmm. Parang Totoo. 'Yon nga, eh.
Eh, alam mo, sa katunayan 'yong mga kapatid ko nando'n sila sa ano, nando'n sila sa ibang bansa, na ano oo, do'n sila nakatira.
Ah, okey. Kumusta naman 'yong buhay nila do'n? Talagang mas maayos, 'no?
Oo. Okey lang naman, eh, ano. Oo, kasi 'yon nga, ah, kumpleto 'yong ano nila, ah, mga benepisyo. Tapos 'yong mga anak pa nila, eh, libre sa ano libre sa
Wow. Sa paaralan, gano'n?
anong tawag do'n oo, tama, tama. Kumbaga napakalak 'yong benepisyo lang talaga. 'Tsaka, ano, marami na silang naipundar na mga ano, dahil sa pa trabaho nila do'n. Kumpara dito.
Mm. Nakakatuwa naman. 'Yon nga, eh. Ah, okay.